あの、カラオケで歌う楽しさっていうのはどこにありますか？
はい。 そうですね。あの、やはり楽しさとなると、ストレス発散っていう、まあ、たたの楽しさかなってちょっと思うんですけど。はい。
<laughs> ストレス発散。はい、うーん、そうか。うん。
うーん、なん やっぱり、あの、はちょっとはっちゃけちゃうっていうので、それがちょっとあの楽しいかなっていうのは、あありますね。あの
うん、うん うん、これはどうですか、こう、ストレスを発散する時に周りにいっぱい、うん、人がいる方がいいのか、こう、限られた人間というのがいいのか、どういうどういうタイミングのカラオケですか？
ああ、あ。 ん、うーん、僕は結構なんか一人でなんかもうカラオケボックス入って、なんかわめいて、それで それそれで、んと、時々もやったりとか、ま、それかま、友達となんか、一緒になんか、もうあのワイワイしてるってのも、なんかいいですけどね、それは。うーん。
うん。うん。 うん。 あ、わめく、わめくように歌う、うん。 うん。 ああ、うんうんうんうん。まあ、どちらでどちらの良さもありますかね、こう、うん、うんうん。
そうですね。なんなんなんかやっぱり、うあの自分で勝手にできるっていうのがちょっと、いいかなってのは思うんですよね。その、特に一人だと。はい。
うん、うん。 あ、うんうんうん、あのでも一人だともう歌いっぱなしですよね、割と、こううん、マイクを手放さないでずっと歌っていますか？
うん。 そうですね。なん うんと、ひまあ、そんな感じですね、一応、はい。なので、うーん、一曲一曲なんか歌い方変えたりとか、ああの、思いっきりその、うーんと、まあ、はっちゃけて歌ったりとか、ううん、ま、なんかちょっとメタル系の曲だったら、あの、シャウトしてみたりとか、はい。うす、それとか、結構なんかちゃんと歌うことに、それに、あの、ものすごく力入れたりとか。
うん。 うんうん。 うん。 あ、え！うん。 うん。 あ。 ああ。 うん、ふん。 うわ、うんうん。
はい。あの、例えばあの、最近だって、結構あの、最近のカラオケのシステムとかって、あの、採点機能とかついてるので。
うん。 あ、採点されるんですね、こう、う歌うと、はいはい、うん。
はい。そうそうそうそう。 で、あれでいかに高得点取ろうとするかみたいな。はい。
ああ。おどうですか？あれはあの、少しこう容赦してくれるんですか？それとも結構厳しく判定されるんですか？
ああ、あれ、結構、うーん、なんか厳しいっちゃ厳しいと思いますけども、僕は下手なだけかもしんない。でも、多分そうなんですけども、あ、い、はい。
うん。 うんうん。 <laughs> あ、あ、やや、でも、どうですか？なんかこう、あ、うまく歌えたなって、ここがうまくいけたぜっていう時は、やっぱりそれがスコアに出てくるものか、なんか、ななんでこんなスコアしかなかったんだろうっていう、そういううん、つけ方もあるのか。
ああ。 うーん。 いや、基本的に音程むちゃくちゃ外さなくて、リズムがちゃんとしてたら、大体高得点狙えますね、あれは。
うん。 うん、ふん。 うん。 あ、ええ、なるほど。じゃあ、やっぱりそれが基準になって、より上の点数を狙いに行こうという歌い方ですか？
うーん。 そうですね、はい。ただ、まださらにそれに、なんか上を狙おうと思ったら、そこになんか、あの、うーん、なんだっけな、あの、色んな音のちょっと、声の出し方とかで、あの、ビブラート入れたりとか、それとかはい、なんかこぶしを入れたりとか、なんか物によっては、それをするとなんか高得点を狙えるよとかなんかそういうこと書い書いてますけども。
うん、う うん。 うん。 あ、すごい。うん。 <laughs> そう。<laughs> あ。 あ、じゃ、それ、そういうちょっとこう、アドバイス的なところも拾いながらやったりしますか？
はい。まあ、ちょっとそれを見ながら、何回かちょっと同じ曲試してみて、どこまで高得点いけるかな？みたいなとか、一人でやってもえやってみるとかもします。
うん。 うん。 うん。 ああ。 あ、そうなんですね、すじゃ、なんか、すごいゲーム感覚のカラオケになってるんですね。うん。
はい。 そうですね、はい。うーん。
うんうん。 あ、え、そのアドバイス、例えばこう、こぶしとかビブラートとかいうところに、こう、うん、ちゃんと従っていくと、より高い点数を出せますか？
はい。 そうですね。僕は、あまり、こぶしの出し方が知らないので、どこは、ちょっと、はい、できないですけど、ビブラートぐらいだと、まあまあできないこともないので、はい。うん。
うん。 <laughs> はい。 うん。 うん。 うんうんうん。うーん、あ、すごい。じゃ、あの、こう、ストレスの発散「もう、今日はカラオケだ」みたいな日は、もう、うん、あの、ちゃんと、こう、一人カラオケタイムっていうのが、うんうん、存在するんですね。
はい。 そうですね。はい。まあ、そんなに長い時間行っても喉が潰れるし、痛いだけだしっていうのではい。そう。なので、まあ、ううーん、ちょうど、うん、満足して、まあ、あの、帰るのにも、ちょっと、ゆとりがあるというか、そんなに早早く、なんか「ああ、もう、時間終わっちゃう。だから、ささっさと片付けなきゃ」みたいな、そんな感じにならないので、あれあれば、やっぱり、いちじかんぐらいが、一番いいのかなっとは思いますね。
うん。うんうん。 うん。<laughs> そうですよね。歌わなきゃいけないし。うんうん。 うん。 うんうん。うん。 あ、ええ、じゃあ、その、一人カラオケに対して、こう、友達と複数の人間で行ったりするカラオケは、どんな感じの楽しみがありますか？
そうですね。あまり複数で、あの、日本で最近、複数で行ったことってのは、もう、2年ぐらいか、3年ぐらいましかないので。
うん。 うん。 あっ、ああ。あ、そうですか。うんうん。
はい。それで、うーんと、ま、その時なんか、ちょっと友達と、ものすごちょっと、久しぶりに会ったので、うん、なんか、もう2年ぶりだったかな？なんか、そんなそんなので。で、ううん、それで、ああ、じゃあ、ちょっと、うん「今、日本来てるどこなんだ」で、その友達が言って、じゃあ、ああ、じゃあ、ちょっと、あの、飲みに行って、その後、ま、どこにも行くとこないから「カラオケ行こうよ」みたいな話で、うん、ううん。はい。で、飲み放題だしって言って、<laughs> よで、そう、酔っ払ってるので、さらに、むさらに、もんで、で、まあ、それで、結構、なんか、もう、二人で、あの、無茶苦茶、歌、歌って。なんか、はっちゃけてましたけどね。<laughs> はい。
うんうん。 ええ。 うん。 ああ、そうなんですね。うんうんうんうん。 <laughs> そそれも結構、うん、ああ。 うん。 がああ、そういう はどうですか？そういう時の例えば、こう、選曲とか、こう、一人カラオケの時とは、何かしら違いますよね。どうですか？
はい。 もう、明らかにうけ狙いのものばっかり入れますね。<chuckles>
うん。 あ、やっぱりそうなんですね。あ、じゃあ、相手が、ふ多数であろうと、一人であろうと、こう、やっぱり、なんとなくそこは相手の、うん、うけも、こう、かなり、うん、影響していく、うん、ものですか？うん。
はい。うん。 うーん。 あ、あいそうですね。あの、あうけ狙いというか、その、例えば、ちょっと、ジョークっぽいっていうか、なんか、うん、そういうものが、ひの比率が高くなるかなっていうがありますね。それとか明らかに一緒に歌えるものとか、そ、まあ、二人で話し合ってとか、多人数で話し合ってみたいな感じになったりとか。
うんうん。 ああ、なるほど。うん。 うーん、うん。 うんうん。 うーん、あ、そうなんです。なんか、こう、その時に定番で出てくる歌とかあります？
うーん。 はい。 ああ、定番で出てくるとか、あう、あ、例えば、あの、うーん。Queen の、あの、Bohemian Rhapsody とか、あれは、なんか、けっこん、定番で出てきますね、いろいろ、はい。
うん。 うん。 あ、あれは そういう感じですか？あ、そうなんですか。それは、なんか、映画をきっかけですか？それとも、なんか、こう、お互い好きな、うん、グループだったりするんですか？
いや、なんか、普通に、うーんと、一緒に歌いやすくて、で、なんか、す
うん。
うーんと、真ん中のセクションが結構、あの なんだろう、みんなで歌うと、その、盛り上がるというか。
ああ、うんうんうんうん。
はい。 それなんすよね。あと、なんか、やっぱり。うんと、映画ですかね、やっぱり、Spinal Tap の、うす、Spinal Tap じゃないか。Spinal Tap じゃない、えっと、あれは、Wayne's Wayne's World でしたん。はい。<laughs> へい。
うん。 うん。 あ、うーん、なん あ、ありましたね。なんか、そういう、あの、ところに使われた、うんうん、で、なんとなく、その、うん、雰囲気とかもあるのかもしれないですよね。うん、うーん。あ、うーん。
うん。 うん、そうですね。はい。なんで、ちょっと、パーティーではっちゃけ向きな感じの、ま、う、それで、かつ結構、あれは、Freddie Mercury なので、あの、歌唱力っていうのも、結構要求されるので、はい。
うん、ふん。 うん。 あ、そうですね、遊んでる場合じゃないというか、一生懸命、歌わなきゃいけないところもある、うん、うーん。ああ、どうですか？この、カラオケって、なんか、こう、自分が、きもうん、気持ちよく歌うっていうのが、やっぱり優先されますか？それとも、相手うん。相手と一緒に盛り上がるっていうところが、やっぱりカラオケの醍醐味というか楽しみなんでしょうか？
そうなんですよね。 はい。 うーん。 うーん。 うーん、結構、やっぱり、なんか、相手と一緒に盛り上がるってのが、うーんうーん、それだと思うんですけども、ま、でも、1人カラオケになっちゃうとですね、その辺は、もう、どうでもいいので、うん。はい。
うん。 うん。 うん。 <laughs> そうですね。うんうん、うーん。
うーん。なんで、ん、ほんとに、自分で、歌いも歌いたいものっていうか、うん、それそれは、まあ、ずっと練習してたら、ま、人の前でも、うん、歌うようになっちゃったりとかいうのは、あったりとかする気もするかもしれないですけどもね、それは。うーん。
うん、うん。 うん。うーん。 あの、カラオケってどうですか？その、なんとなく、こう、いつもの、うん、歌ったことがある歌というのが多いのか、こう、例えば、特に1人カラオケのように、きょ今日は、ちょっと、歌ったことないけど、これ、挑戦してみようとか、そういうチャレンジっていうのは、ああります？
あ、はい。 ああ。ま、チャレンジしますけど、時々。でも、うーん。基本的に、まあ、何ん、何かしら知ってる曲じゃないと、あの、メロディーが、あの、知らないので、あの、ん、楽譜楽譜でも書いてない限り、あの、それはいきなり、ちょっと歌えないですね。
うん。うん。 うん。 あ、うんうん。 うん。 あ。 ああ、じゃ何となくこう、うん、知ってる中で、うん、選んでいくということですか。でもなんか、最近の曲でちょっと好きなんだけど、歌ってみたいな、とかなんかそういう入り方はありますか？うん。
はい。 うーん。 ああ。 ま、そういうのはあるま、ちょっと話題になったからっていうのは、あるかもしんないですけども。
うん。 うん。 うん。
うん、そうですね。なんかそういうのも、あるっちゃあると思いますけども、でも基本的に、うーん、前から知ってる曲ってのが大多数ですね。やはり、うんうんうん。
うん。 うん。 あ、ああ、そうか、うんうん。馴染みのうん、こう、あ、良さというかそういうこともあるんですかね。うん。
はい、んそうですね。うん。
あの、カラオケに、こう、行ったところでやっぱり大なり小なりストレスが出ていると思うんですが、その例えば翌日、うん、すごい、すすっきりしてるとか、なんかこう、あの、カラオケの楽しみとは違うところで、こう、いい影響ってありますか？
はい。 はい。 うん、ん。 ああ、そうですね。やっぱり、うーん、ストレス解消には絶対に、うん、なりますけども、はい。 うんと
うん。 うん。
まあ、ストレス解消んしたつもりが結構、なんかすあの喉痛めちゃったとかいうこともあるので、はい。え、あ
<laughs> そうなんですか？あ、そうなんですね。あ、結構じゃあ、歌い過ぎとかちょっと喉に来たなとか、うん、そういうなんか感覚は残るんですね。うんうん。
うん。ん。 はい。ん。 そうですね、はい。うん。
うん、うーん。なるほど、じゃあ、なんかこう、そんなに頻繁に行くことでもなく、たまたまの、うん、こうイベント的なことですか？うん。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
うん、うーん。 うん、うん。 ええ。 ああ。そういううん、そういうところではカラオケとか、歌みんなで歌うとかいう、タイミングはないんですか？うん。
はい。すう うーん。とね、あの、そういうとこでは、あの、もうほんとに、みんなの前で歌うというかあの、ステージがあって、そこで、それでそれでなんか、あ、リクエスト書いて、名前書いて、で、次、次、次とかいって、それであの、選曲してもらう人に渡すっていうんで、それで自分の番が渡ってきたらそこでっていう。
あ、わあ。<laughs> わあ。 うん、うん。 ああ。
なんがい、結構度胸いりますよ、それは。
あ、そうですね。なんかじゃボックスじゃなくてもなんか本当にパブリックスペースみたいなところですか？
はい。 そうですね。
あ、わあ。
な別に下手でもそれはみんなが乗ってくれるので、で、結構それは、をそれはそれで面白いなとも思うので。
うん。 うん。 あ、何回か歌ったことあります？そういうそういうシーンで、あ、あるんですね。どうですか、こう、ドキドキからこう入っていって、こう聴衆を前に歌うっていうのは。日本のカラオケボックスとは違うと思うんですけど、そのうん、状況が、あ、楽しいんですか？
はい。 あ、ありますね。はい。うんうんうん。 はい。 あ、楽しい。 はい、楽しいですよ。なんか結構、はい。あの、のノリがいいから、あの、結構なんかみんな楽しんでもらえるし、で、うん。なんかちょっとあの、ドイツ語で歌、歌ったらヤーとかなんか言ってくれるし。<laughs> え、Rammstein とか。はい。
うん。 え。 あ、ああ、そうなんですね。あ、そ、あ、すごい。あの、聴衆の反応はどうですか？じっと聞き入ってます？それともなんかこう手拍子とか出てきたりするんですか？
あ、手拍子とか出てきたりとか、なんかもう普通に踊ってるしとか、なんか、はい。
うん。 うん。 うん、ええ、ああ、え、でも皆さんちゃんとちゃんと聞く姿勢ですか？それともなんかその、うん。その。う。
ノリはむちゃくちゃいいです。 うん。聴きつつ飲みつつ、なんな踊りつつ、なんか色々一緒に歌いつつとかなんかそんなですね。
あ。 あ、ああ、うんうん、いいですね。でもそれはそれで。あ、でもこう文化的な交流にもなっているのかなって思うんですけど、どうでしょう？う、うん。
うん。 うん、なってますね。 うん、それはもう、だんそそれは日本でもあったらなと思うんですよね。そのスタイルが。はい。
うん。 うーん。あ、うん。なるほど。いやでもなんかこう、国境を越えて、うん、楽しさってある存在するんですね、カラオケなりの。うん、非常に、うん、面白いお話でした。ありがとうございます。
ありますね。はい。 あ、ありがとうございます。